Ну, <chuckles> не знаю, я, э, я был маленьким детским маньяком в какой-то момент. Такой: "Да, да, бить, бить, драться, драться. Да, я хочу также уметь." М-да, да-да.
<laughs> <laughs> <laughs> Нравится, нравится да. <laughs> Слушай, а если поз вот, э, перейти к персонажам, а, вот, э, какой вот, э, персонаж из детских мультфильмов или вот из этого фильма казался тебе вот самым близким по характеру, есть ли такой?
Мгм. Ага. О, по характеру, уф, сложно. А, нет, есть! Я вот щас подумал. Да, нь я, наверное, вот вырос и считаю, что у меня характер похож, да и выгляжу я чуть-чуть похоже вот, э, на этого главного персонажа из мультика "Шрек". На Шрека, я думаю, вот у меня юмор, и вот вот эта тонкость юмора я считаю, что я вот с него взял. Я просто вырос на Шреке, тоже вот смотрел, мне нравилось, как он общается, вот так подкалывает всех, у него са сарказма много говорит. Я вот на нём вырос. Я считаю, что вот я я я Шрек тока вот в реальности.
<laughs> Да. <laughs> Серьёзно? <laughs> <chuckles> Мгм. <laughs> <laughs> Э, но ты же свою внешность не принижаешь, именно конкретно вот характер, да?
Ну, я не зеленый, да, конечно. Вот, но всё равно вот по характеру. Ну да, буду косплеить, ходить на Хэллоуин.
<laughs> Мало ли, да, зеленкой обмазался. <laughs> Ну это классно, когда вот есть, э, кто-то вот похожий на тебя, с кем ты можешь себя как-то сравнить, да, свою какую-то душевную связь.
Мгм. Ну да, но главное не осёл из "Шрека". Вот ну конечно, у каждого Шрека должен быть свой друг осёл, и у меня он тоже есть. Так что я считаю, мы прям вот с мультика вылезли.
<chuckles> <laughs>